À, có bạn ơi. Cái việc kết hợp giữa tập thể dục vào buổi chiều và kèm theo đó là không xem điện thoại trước giờ ngủ buổi tối làm cho giấc ngủ của mình nó, ờ, sâu hơn, đều hơn và ít khi thức dậy giữa ban đêm ấy. Và mình thấy là, ừm, nhờ cái những cái biện pháp đó mà cái giấc ngủ của mình nó cải thiện, thì sức khỏe của mình nó cải thiện và mình cũng có cái được cái độ minh mẫn để mình nghĩ ra xem là làm thế nào để mình tiếp tục giảm được cái thời gian sử dụng TikTok xuống. Bởi vì, à, mỗi ngày thì cũng rảnh đâu đó có cùng lắm là 5-6 tiếng thôi vì, ờ, ban ngày đã đi làm rồi, nếu mà lại cứ tiếp tục sử dụng 1-2 tiếng cho TikTok như vậy thì sẽ không hợp lý chút nào.
Ừm. Ừm. Hay quá! Ừm. Ừm. Ờ, đúng. Ừm, hồi nãy bạn có nói là cái việc mà sử dụng TikTok, ưm, nó gây nên một cái cản trở trong cái việc mà bạn sức khỏe của bạn. Thì ngoài cái sức khỏe đó ra á thì TikTok nó còn gây hại nà, bản thân bạn có một cái câu chuyện nào đó cho cái việc mà bạn sử dụng quá nhiều TikTok và có gây nên phiền phức cho người khác luôn hông?
Ừm. <chuckles> Có chứ bạn. Ờ, có l cũng không phải là phiền phức cho người khác mà phiền phức cho chính bản thân mình ấy. Đó, đó là mình sử dụng TikTok thì nhiều khi mình cũng cứ để cái tab đó thôi, thế nên mà có hôm mình ở trên công ty thì, ờ, mình gọi cho khách thì là mình bấm nhầm, tay mình hơi bấm vào ấy, thì nó lại bấm sang cái tab của TikTok thế là tự nhiên tiếng nó của mấy cái cô váy ngắn thì nhảy sexy nó nó nhảy ào, ào, ào lên ấy. À, thế là cả văn phòng người ta nhìn vào mình, đó, sếp cũng nhìn vào mình bảo: "Anh này tại sao lại làm việc riêng?" Đó là một cái cái cái cái mà mình nhớ nhất là, ờ, mình lỡ tay rồi không may nó như vậy, nhưng mà cũng bản thân là do mình xem TikTok từ hồi tối hôm trước mình không tắt đi, đúng không? Đấy, ừm, đấy thế nên là nó cũng ảnh hưởng.
Ừm. À. À, vậy hả? Ừm. Ờ, vậy hả? Tiktok, đúng hông? <laughs> <chuckles> Mà lại <laughs> Mình hiểu, mình hiểu. Rồi, rồi, ờ, bạn bè đồng nghiệp của bạn có nói gì về có trâm chọc gì theo bạn hông? Hay là có, ưm, chỉ trích bạn giữa hết tất cả mọi người hông? Mình rất là đây là câu chuyện rất là hay luôn á.
Không, ừm, họ cũng không, ơ, chỉ trích gì, ừm, mà họ chỉ hỏi là, à, xem cái gì hay thế, nghe cuốn thế thôi, thì mình cũng xấu hổ, mình không dám nói gì, mình cũng chỉ nói là "Ồ, tôi bấm nhầm thôi, chứ tôi không cố tình tôi xem đấy đâu và tôi cũng đang muốn gọi cho khách hàng qua Zalo thôi."
<chuckles> <laughs> Ừm.